Olha, eu queria desabafar um pouquinho com você e até pedir, assim, um pouco de de informações, né, dicas, por quê?
Uhum. Hum, lógicos. Hã, me conta.
Eu estou eu tô tentando, assim, ter uma vida mais saudável, né. Tô tentando, assim, ser menos eh, menos fast food, mais comida real, né, essas coisas assim. Porque, eh só um panorama: eu mudei para os Estados Unidos há 2 anos atrás, né. Eu acho que isso já explica muita coisa, né. <laughs> E <laughs>
Uhum. <chuckles> <chuckles> Sim, sim. Bom. Sim. <chuckles> Verdade. <chuckles> É. É, você quer coisa né, na verdade assim, eh, o fato de de você, eh, morar, né, sem ser não eu acho que sua família não tá aí, né, junto com você. E aí, você ter que trabalhar, a vida corrida, né, e ter que cozinhar sozinho às vezes, nem sempre às vezes não, você mora com alguém, enfim, né, desanima um pouco, né.
Não. Não. Uhum. Uhum, é, en Nossa, total, total. E eu engraçado que eu gosto de cozinhar, mas eu eu não gosto de cozinhar só pra mim, só uma coisinha rápida. Eu gosto sempre de ter aquela coisa de ter estar cozinhando pra alguém, de estar junto com a pessoa, né. Eh, e eu sinto que só pra mim às vezes parece que é até uma responsabilidade, sabe, não é um prazer.
Hum. Ah, isso é bom. Hum. Hum. Hum. Não tá, não